هاقول لِك بُصي آآ، أول حاجة هو إحنا رفعنا فعلًا آآ، مقاسات كُلّ حاجة في الشقة، الحمام، المطبخ، الأوض، الreception برّا، الطُرْقة اللي ما بين الreception وال والمطبخ، كُلّ الكلام ده، رفعنا مساحات كُلّ حاجة، وقبْل ما أصلًا ما نبدأ حتى إن إحنا نعمل سِباكة بقى وكهربا يعني إحنا الشقة كانت طوب أحمر تماما، فقبْل ما نعمل كُلّ حاجة إحنا قعدنا هو أنا وجوزي يعني آآ، آآ بنفْهم شوية في موضوع المقاسات والتشطيبات والكلام ده كلّه، فوقتها قعدنا بقى
إمم. جميل. اهم. إمم. جميل، ده أكيد ساعدكوا كتير.
بالضبط، هو بصراحة هو ده اللي فَرَق معانا يعني يعني بصراحة هو ده اللي خلانا أصلًا نفْهم إن إحنا لازم نقسِّم الدنيا صح، عشان الموضوع ما يِبَهْوَقْش منّنا، فالموضوع يبوظ، يعني ما نجيبش بقى عَفْش كبير أوي، نيجي نفرشه نلاقي إن هو مش داخل في الأوضة أصلًا، يعني السرير مكانه ما ينفعش يتحط في أي حتة في الأوضة، فإزاي يعني؟ ف فالموضوع بدأ من هنا.
إمم. اهم. أيوه. اهم، امم، طب أنتِ قُلتِ لي إن الشقة كانت كانت طوب أحمر، هل غيّرتوا حاجة في أساسات ال ال الحيطان مثلًا، فتحتوا حاجة على حاجة، كسَّرتوا حيطة؟ طب جميل، إحكي لي بقى.
آه. آه. إمم، ده إحنا كسَّرنا حاجات كتير جدًا، يعني عايزة أقول لِك اللي بيدخل الشقة عندنا مثلًا وهو عارف التصميم العادي بتاع الشقة مثلًا في أدْوار تانية، بيستغرب، يقول: "الشقة دي مش هي هي الشقة اللي تحت، يعني مش منطقي يعني." آه، فإحنا عملنا إيه، آآ، جينا بقى نضبّط ال ال المقاسات والكلام ده كلّه، لقينا مثلًا إن في حمام صغيّر جنب المطبخ، إحنا مش هنسْتَفاد منه لأنه صغيّر جدًا، يعني يعني آخره إن هو هياخد حوض، حوض حمام، فمش منطقي إن إحنا نعمله أصلًا، آه، فرُحنا مدخَّلينه مع المطبخ، دي كانت أول خطوة، إن إحنا كسّرْنا الحيطة اللي ما بين آه.
<laughs> همم. أيوه، آه. إمم. أصلًا! آه. تمام. إمم، ف ف ف فوسَّعتوا المطبخ، المطبخ بقى أوْسع بالنسبة لِك علشان يبقى طب أنتِ كُنتِ عملتِ كده عشان أنتِ مثلًا هتقضّي وقت كبير في المطبخ، فكُنتِ حابة إن ال تبقي في حتة مُريحة يعني؟
بالضبط، آه آه.